Certo, certo, capisco, assolutamente quello che che mi stai dicendo. Beh guarda, ehm, la cosa che ti posso dire assolutamente ecco, volevo soltanto ancora farti più una una breve domanda, <sucks teeth> ehm, poi però quando diciamo finisci questi questi progetti, diciamo terminano, eccetera che li fai vedere ad altre persone, ehm, ch che tipo di reazione hanno? Mhmm, cioè, sono contenti, ti ti dicono che sono cose fatte bene, belle, o o oppure ritrovi anche lì dei dei problemi?
Ehm, no guarda in realtà, ehm, diciamo che spesso il feedback da parte delle altre persone è è è positivo. Ehm, nonostante ciò però, mhmm, comunque sento sento che a me quello che ho fatto magari non non soddisfa, non soddisfa così tanto quindi, ehm, v m comunque non
Okay.
non uhm, ecco, non mi sento, ehm, magari, ecco, anni fa quando quando invece lo facevo in maniera più più libera, più con meno aspettative ecco anche un po' giocando, ehm, questa cosa della produzione musicale, di comporre, mhmm, mi veniva più naturale, più semplice e me lo godevo di più. Adesso invece ammetto che è diventato <sighs> a volte un po' anche frustrante ecco, quindi a volte magari lascio la lascio lì e e anche se il giudizio altrui comunque è positivo, ehm, alla fine dico: "Sì però a me, mhmm, no, non fa impazzire" oppure, non mi piace così tanto, o non mi fa venire, diciamo, ehm, quelle sensazioni che, ehm, ho che provo quando ascolto un cantante o una band che mi piacciono, no?
Certo.